Olha, eu queria conversar sobre um assunto com você e pedir aí uns conselhos, umas opiniões pra pra lidar com isso. Eh, mas tem hum, assim, não é o não foi ontem que eu me mudei, tem 5 anos já que eu me mudei para os Estados Unidos, eh, e eu tenho uma assim, eu eu tenho encontrado, eh, algumas dificuldades em me adaptar a cultura deles. Eh
Aham. Certo. Tá tá, me me explica direito como é como é a sua vida, como foi me explica um pouco a sua história e aí eu vou tentar vou tentar te ajudar o melhor que eu puder aqui. Manda bala.
Claro. Ó, só pra te dar algum co algum contexto, né. A minha família sou eu, meu marido e meu filho. Eh, meu f meu filho tem 11 anos, ele nasceu no Brasil, eh, mas a gente mudou primeiro pra Portugal, eh, quando ele tinha quase 4 anos, por causa do trabalho do meu marido, ele foi transferido e depois de Portugal, viemos pra pra para os Estados Unidos, tem quase 5 anos. E, o meu marido já tinha morado aqui quando ele tinha lá 12 anos de idade, então ele já conhecia o ele morou quase 2 anos aqui, né. Então ele já conhecia a cultura, eh, o, enfim, o esq ele ele morou em Los Angeles. Hoje a gente tá no Missouri e também são mundos completamente diferentes.
É. Ok. Certo. Aham. Ok. Tá. Tá. É, imagino que seja be bem diferente realmente, a as duas culturas. O lugar é mais solar, né? A Califórnia é mais solar e e aí onde você tá, como é que é? Faz mais frio ou é é temperado?
Sim. É é mais frio, e, assim, pu es- es quando você pensa assim, por exemplo, eh, a Califórnia, você tem uma uma uma um caldeirão de de outras culturas, de outras pessoas, né. Eles estão mais acostumados a receber gente de fora. Eh, o Missouri, não. <laughs> Eh, o porque como a a minha a a <clicks tongue> empresa do meu marido, eh, cuida de uma parte agro, eh, eles e e o Missouri é um lugar com muita fazenda, muita plantação de milho, enfim, o o headquarters da empresa ficava aqui, então foi por isso que a gente veio pra cá. Que eu acho que não sei, acho que ninguém fala assim: "Ah, vou mudar para o Missouri.", sabe assim. Dio eu acho que as pessoas ficam ali ai exato. Eu acho que ninguém tem esse sonho, falar: "Nossa eu vou mudar pro Missouri.". <laughs> É.
Sim, claro. Claro. Tá, aí não? A onde você vive. Ah tá. Certo. Aham. <laughs> "Ai, meu sonho é mudar para o Missouri!". Ok, entendi. <laughs> E e e eu, assim, como é que você recebeu essa notícia? Porque assim, você falou que morava aqui em Portugal, né, tipo, você morava em Portugal, que é é um a Europa tem um jeito diferente de lidar com a vida, e aí você, de repente, recebeu essa notícia de ir para o Missouri. Por mais que o seu marido já tivesse adaptado à cultura americana, como é que você recebeu isso?
Sim. Sim. Sim.